Ja, du, grüße dich. Ich hätte 'n aktuelles Ton äh, aktuelles Thema, mit dem ich gerne mal über, äh mit dir darüber reden würde. Und zwar: Ich bin Führungskraft für 'ne Außendienstmannschaft von so circa 10 Leuten. Bin dementsprechend auch, sage ich mal, viel unterwegs. Ich habe jetzt keinen klassischen- ja, wie sagt man so schön- Nine-to-five-Job, sondern ich gehe morgens um 7 eigentlich recht regelmäßig aus dem Haus. Nachmittags oder am späten Abend kommt dann immer so 'n bisschen drauf an, komme ich mal vielleicht um 16:00 nach Hause, w mal 17:00, manchmal vielleicht auch leider erst um 18:00. Manchmal muss ich auch übernachten und ich bin quasi den ganzen Tag immer für meine Mitarbeiter dauererreichbar. Gut, außer jetzt natürlich, ich sitze beim Kundentermin, keine Frage, da ist das Handy dann eben lautlos. Aber sobald der Termin eben fertig ist ähm, versuche ich dann meine Mitarbeiter oder je nachdem, wer eben angerufen hat, versuche ich dann eben zurückzurufen. Und, ja, auch mit E-Mails und allem, ich merke einfach, dass dass das einfach 'n bisschen zu viel ist, was die Erreichbarkeit eingeht. Und, ich schaffe es einfach nicht da irgendwie für mich persönlich 'ne Grenze zu setzen, weil selbst wenn ich dann irgendwie Feierabend habe und keine Ahnung, dann doch noch irgendwie 'n Kunde oder Mitarbeiter irgendwie anruft dann versuche ich das Thema doch irgendwie zu klären. Also, ich habe mich da schon ertappt, dass ich irgendwie abends um 21:00, wenn meine Freundin vielleicht schon eingeschlafen ist, dass ich dann doch irgendwie E-Mails mache und irgendwie den nächsten Tag vorbereite. Und das regt mich einfach total auf, weil
Mhm.
eigentlich müsste ich es nicht. Und das wäre eigentlich Zeit, die ich für mich selber habe, wo ich vielleicht 'n bisschen Selbstfürsorge betreiben könnte. Aber ich schaffe es nicht, da 'ne Grenze zu ziehen. Und vielleicht hast du da irgendwie 'ne Idee.
M äh, mich würde jetzt erst mal interessieren, wie du die, äh, Handy-Gespräche, die dich immer wieder erreichen, wie du wie du da das sind also Gespräche. Das sind keine Textnachrichten, sondern in 1. Linie, äh, Telefonate quasi übers Handy. Ja, ja, ja.
Mhm. Korrekt. Genau, genau. Sind, also, genau, ganz normale Telefonate. Klar, der eine schreibt vielleicht mal kurz 'ne WhatsApp zwischendurch, da antworte ich dann auch drauf, aber das meiste, ich sage mal, 90 % davon ist wirklich telefonisch, ja.
Mhm. Ja, ja, da kann man natürlich sagen, Bürozeiten. Sie rufen außerhalb der Bürozeiten an. Aber das wird schwer bei Freiberuflern, äh, und dann auch noch beim Chef persönlich. Der muss ja eigentlich na ja, theoretisch, äh, muss er für seine Leute da sein, aber eben auch nicht. Also, der muss sich auch, äh, 'n bisschen distanzieren von seinen Untergebenen, sage ich jetzt mal bewusst so 'n bisschen, äh, äh, oben und unten. Aber egal, das muss jeder auch der muss sich auch reglementieren nach oben hin, äh, oder vor vorsehen, dass er nicht so sehr, äh, aus seiner F Freizeit rausgekegelt wird. Das ist 'n Thema, das ist nicht leicht, das hinzukriegen. Ähm, äh, äh, ja, der Versuch, wirklich diese sogenannten Bürozeiten irgendwo darauf freundlich zu bestehen. Das wäre 'ne 'ne Möglichkeit, oder dass man sagt: „Also, wenn da noch was ist, dann bitte nur Textnachrichten.“ Wäre das 'ne Möglichkeit, dass du die nicht an am Telefon hast, dann kommst du aus der Nummer ja nicht rein, raus, musst dich jetzt direkt entscheiden. Sondern dass du anbietest: „Bitte dann ich muss auch meine Freizeit haben, äh, aber wenn ihr trotzdem was habt, ich bin für euch da. Zwar nicht im gleichen Moment, aber ich gucke von mir aus, sagen wir mal, alle a alle Stunde einmal drauf oder alle 2 Stunden und nachts w dann wieder natürlich nicht. Aber ich gucke dann morgens ab 8:00 gucke ich meinetwegen auf die Textnachrichten und bin dann ab 9 wieder erreichbar für euch.“ Und das ganz freundlich, äh, rüberzuschieben an die Mitarbeiter. Kannst du dir das vorstellen?
<laughs> Äh, ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Da bin ich tatsächlich also, es ist wirklich ein sehr guter Ansatz, da bin ich tatsächlich noch nie darauf gekommen, dann zu sagen: „Okay, keine Ahnung, bis d 17:00 zum Beispiel bin ich dann eben telefonisch erreichbar und danach dann eben nur per entweder E-Mail oder eben per Textnachricht oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich hätte 'n bisschen Angst davor, dass ich dann trotzdem abends vielleicht, wenn ich Zeit habe, dann da sitze und doch nochmal alles durchgehe und, äh ja, aber es ist schon mal wirklich 'n guter Ansatz, glaube ich.
Mhm. Ja, das sind natürlich 2 Seiten. Das ist ja nicht nur von außen, sagen wir mal, die Anforderung und die Bedrohung, dass jemand was von dir will, sondern du gehst ja selber auch, ähm, sozusagen gegen dich da in gewisser Weise vor und raubst dir deine eigene Zeit. Weil du neugierig bist, weil du interessiert bist, wie geht's da weiter? Und natürlich hast du auch Sorgen, äh, wahrscheinlich, ähm, dass alles klar läuft am nächsten Tag. Du musst dich kümmern und du hast Verantwortung, ja, auch dann für deine Mitarbeiter wahrscheinlich dabei. Ja, das ist ein Thema. Äh, würdest du dir denn hast du Angst, dass du dir dadurch irgendwas versaust? Dass du dir da Schwierigkeiten bereitest, wenn du da dich zurücknimmst? Also, würde das finanzielle Einbußen bedeuten? Oder könnte es sein, dass du da nicht mehr so 'n gutes, ja, äh, äh dass dann dass du nicht mehr so ein gutes Standing hast, sage ich mal. Also, dass du nicht mehr der liebe nette Chef bist, sondern da war irgendwie in Verruf kommst, äh, negativer Art? Mhm.
<chuckles> Ja. Absolut. Ja. Mhm. Also Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, finanziell tatsächlich gar nicht. Ähm, mir würde es wahrscheinlich nur darum gehen, dass ich dass ich von mir selbst denken würde, ähm, ja, dass ich dann wahrscheinlich kein guter Chef bin. Also, mein Mitarbeiter, die sind ja natürlich auch irgendwann zu Hause und gehen dann auch nicht mehr ans Handy dran. Die kriegen das gefühlt besser hin. Aber ich denke mir, sehr gut als guter Chef müsste ich trotzdem irgendwie ja, rund um die Uhr ist jetzt übertrieben gesagt, aber trotzdem irgendwie
<chuckles>
ja, einfach erreichbar sein. Vielleicht ein bisschen nahbar und ja, wenn irgendwas ist, können die natürlich jederzeit anrufen.
Ja. Man kann ja auch 'n Unterschied machen zwischen normalen Gesprächen, interessanten Gesprächen, kleinen Fragen und echten Notfällen. Also, dass man sagt: „Für Notfälle kannst du mich jederzeit erreichen. Aber bitte, es muss dann nicht irgendwie was Läppisches, äh, Langweiliges, Oberflächliches sein, son es muss echt wirklich 'n Problem sein, äh, w was für dich und für mich ja auch wichtig sein könnte. Dann kannst du mich auf jeden Fall er erreichen. Und wenn du mich aus'm Bett rausholst. Aber ich will dich dann nicht nachts irgendwie stehen lassen bei 'ner Aufgabe bei 'ner beruflichen Aufgabe meinetwegen“ Äh, wenn das der Fall ist, nur so als Beispiel, als extremes Beispiel, dass der irgendwo nachts um 3 vor verschlossenen Türen steht und hat keinen Schlüssel, weiß nicht, wie er reinkommt. <chuckles> Äh, das ist jetzt sehr abstrakt formuliert. Also, dass du dann erreichbar bist für Notfälle. Könnte man das so vielleicht variieren?
Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, ja. <chuckles> Ich Ja, ich glaube das wäre, glaube ich, gar kein so schlechtes Wording, dass ich denen einfach sage, so: „Hey, okay“ ähm, wie wie wie du ja schon davor sagtest, vielleicht dann ab 17:00 dann einfach nur per Textnachricht und wenn es wirklich 'n Notfall sein sollte, dass ich dann, klar, noch telefonisch erreichbar bin, aber wirklich nur in absoluten Notfällen. Und nicht, wenn einer jetzt einfach nur im Auto sitzt und Langeweile hat, weil er 'ne längere Strecke fährt und dann anrufen möchte oder sowas, ähm.
Mhm. Mhm.
Ja, ne, also, kei kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen.
Das ist ja auch ärgerlich. Also, ich meine, man gibt dem anderen dann auch zu verstehen, dass es eigentlich 'n bisschen unverschämt ist, jetzt einem die Zeit zu rauben. Wenn das wirklich was, äh, wenn n wa völlig Nebensächliches ist, was er alleine klären kann, wo er g deine Hilfe jetzt gar nicht braucht, als Beispiel, ne? Äh, kann man man könnte wie wäre das? Äh, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert, ob die Mitarbeiter das mitmachen, könnte man versuchen, das vorzuschlagen, schon mal, das Problem schon mal zu erklären. Das kennt ja eigentlich jeder. So, dass man das einfach dass man da freundlich das klar macht. Und dass man dann versucht, so 'ne Übergangsphase zu entwickeln, dass man sagt: „Wir probieren das einfach mal aus. Und wenn und dann schreibt mir bitte eure Bemerkungen. Stimmt die Uhrzeit nicht, die ich als Schlussphase angegeben habe? Oder, ähm, ist euch das, dass ich mailmäßig, E-Mail-mäßig nicht erreichbar bin, zu gewissen Zeiten, ist das mehr 'n Problem?“ N und dass man das einfach mal zusammen ausprobiert mit den Leuten. Wäre das 'ne Chance, da 'nen weichen Übergang hinzukriegen?
Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, ja, klar. Mhm. Mhm. Das wäre tatsächlich eigentlich 'ne gute Idee. Ich denke mal, jeder jeder wie du schon sagtest, jeder kennt ja eigentlich das Problem, und daher würde ich da auch schon ja, auch Verständnis von meinen Mitarbeitern erwarten, oder ich denke schon, dass sie dafür auch Verständnis haben. Ich meine, die haben ja genauso 'n Privatleben und wenn ich da jetzt um keine Ahnung, 19:00 jemanden anrufen würde, wären die natürlich auch überrascht. Und deswegen könnten die oder würden die das wahrscheinlich schon schon nachvollziehen, wenn ich dann sage, ähm: „Hier, wir können das mal mit 'm weichen Übergang dann machen und gucken einfach mal so, wie das funktioniert. Ihr wisst ja selber, wie das ist. Ihr kommt nach Hause, wollt eigentlich Feierabend machen und wollt da jetzt auch nicht auf Dauerstrom irgendwie die ganze Zeit am Handy sein oder erreichbar sein, sondern vielleicht auch Zeit mit der Familie genießen. Und, daher finde ich das 'ne wirklich gute Idee, ja.
Haben wir das schon besprochen? Wiederhole ich mich da mit den Textnachrichten zur Not, dass man die trotzdem schickt und dann eventuell reagiert da drauf?
Äh, doch, genau, hatten wir schon. Ja, das wür würde ich in de genau, würde ich im selben Zug dann auch erwähnen. Klar, ich
Hat hatten wir schon, okay, ja. Also, 'ne Alternative 'ne Alternative anbieten, das, äh, wäre ja die Idee im Grunde, ne? Um um irgendwie umdisponieren auf 'n anderes Medium, äh, was dann vielleicht auch helfen kann. Oder dass man beispielsweise bestimmte Fragen im Voraus noch mal irgendwo f beantwortet und festlegt auf 'ne Liste, also, diese Q Q&As, diese häufig gestellten Fragen beispielsweise, da könnte man natürlich auch vielleicht noch was verbessern. Benutzt du das schon? Diese
Mhm. Genau. Ja. Ja, ja. Hm, ne, tatsächlich noch nicht.
Äh, geht das denn? Passt das denn zu deiner Art von Job, dass du da häufig gestellte Fragen schon mal so 'n bisschen bearbeitest theoretisch? Dass sie das
Also, es gibt es gibt wie so 'ne Art kleiner, ja, sage ich mal, Leitfaden oder Handbuch. Und jetzt, wo du's sagst, vielleicht wäre das gar nicht so blöd. Also, auch für für andere Teams und oder, äh, Kollegen, da einfach sowas wie 'n Q&A einfach mit einzubauen hinten, so die häufig gestellten Fragen und was man daraus dann machen kann. Und ich meine, im Notfall wär der zuständige Kollege oder Vorgesetzte ja dann trotzdem erreichbar.
Ja. Mhm. 'Ne App, hast du 'ne App für deinen Beruf schon eingesetzt oder vielleicht sogar selbst konstruiert?
Ne, tatsächlich noch gar nichts.
Noch nicht. Macht das Sinn, in deinem Bereich 'ne App zu konstruieren oder selbst oder konstruieren zu lassen, die da 'ne gewisse Erleichterung bringt für den Austausch mit den Mitarbeitern?
Wir nutzen so eigentlich die ganz normalen Medien, sage ich mal, also Outlook, WhatsApp, solche Sachen, ja. Aber ich denke ich denke, mit den Vorschlägen werde ich's auf alle Fälle mal probieren und das hat mir schon mal sehr geholfen. Und ich denke, dass ich so erstmal über 'ne weiche über 'n weichen Cut hinaus so vielleicht meine Grenze setzen kann. Da danke ich dir auf alle Fälle.
Ja, ja. Okay, mhm. Mhm, okay. Viel Glück. Viel Erfolg dabei. Mach's gut. Tschüss.
Ja, dankeschön. Mach's gut. Tschau.